Sí, sí, la verdad que, eh, toda la mamá, tenés que limpiar el pañal, lo que sea, cambiar, bañar todo, hacerles comida y aparte, toda la casa. <chuckles> Entonces, sí.
No, era demasiado trabajo. No, yo yo, por ejemplo, le le digo a mi abuelita, ella tuvo 7 hijos. Yo le digo: "¿Cómo le hacías?". O sea, era como 7 hijos. De verdad, yo a veces veo, no sé, las fotos y le digo: "De verdad tuviste muchísimos hijos," y ella los empezó a tener como a los 17 creo, o sea, también estaba bien chiquita. Y me dice: "Pues no sé, eran los tiempos de antes, pero si ahorita me preguntas, yo creo que solo hubiera tenido 1 o 2". <chuckles> Sí.
Sí. Guau. Guau. Sí. <chuckles> Claro, sí, es que los tiempos de antes eran muy diferentes, ¿no? Igual también, eh, bueno, no es de que ya ves que dicen: "No tenías tele", ¿no? pero, eh
Sí, así le digo. Así le digo: "¿No no tenías tele o qué?" Sí.
<laughs> Sí y, es una es una respuesta muy muy mal que que hemos aprendido, ¿no? Pero, eh, la verdad que, pues, no se informaba m muy bien la gente antes, am aparte que, eh, a lo mejor los métodos anticonceptivos no estaban tan, eh, disponibles. Entonces, también, bueno, tenías hijos y a lo mejor no estaba tan caro mantenerlos, porque a lo mejor tenía, no sé, si tu abuelita tenía, pero e me ha contado mi abuelita que, pues, eh, vivían en un rancho, ahí sembraban sus propias eh, verduras, frutas. Tenían hasta carnes y todo, ¿no? Eh, pollo, o sea, sí.
Sí, ellos tenían ahí todo. Sí. Sí, tenían hasta sus gallinas, ahí ellos que era que tenían hasta la vaca, ibas como a la parte de atrás a agarrar los huevos de las gallinas. También tenían, por ejemplo, tomates, lechugas, todo eso, o sea, ni siquiera tenían necesidad de ir a comprar al al súper.
Sí. Claro.

Es mucho dinero, ¿no?, el que vas a in invertir también, bueno, eh, yo quisiera trabajar, eh, algún tiempo, ¿no?, no solamente estar cuidando niños toda la vida, ¿no?, entonces, eh, por eso yo ese era mi mi meta, ¿no?, de que ten dejar de tener hijos a los 30 años y luego yo enfocarme en mí, en lo que yo quisiera hacer, ¿no?, no tener que estar como, bueno, ya después de los 30 y cuidando niños, y luego, ¿cuándo voy a trabajar, cuándo voy a querer hacer, eh, mis cosas, no?, y claro, que se pueden lograr las cosas, lo que tú quieres, tus planes, teniendo hijos también, no puedo decir que no. Pero eh
Oh, super bien. Un poquito más difícil, pero sí tienes que organizarte más, sí.
sí, es un poco más difícil y, pues igual también si trabajas, tienes que buscar quién te cuide a tus hijos, que meterlo en una guardería, sí no tienes familia cerca, ¿no?, y eso tiene mucho que ver también, ¿no?, de que, eh, me mudé a un país que no está mi familia, entonces, eh pues, no me pueden ayudar a cuidar a mis niños, entonces es difícil. Entonces, eh, la verdad que, pues sí es como de es una decisión muy importante que debes de tomar con tu pareja, sí quieres tener hijos o no, la verdad.
Es cierto. Sí, porque no es como un un, no sé, un perrito que, eh, te enfadas y lo dejas en la casa y ya, al rato regresas por él, cuando te de te desenfadaste de él ajá, o lo puedes regresar, así es.
Sí, no, eso no lo puedes regresar. <chuckles> Sí sí. Sí, la verdad que que no. Y sí tienes que como pensar sí tú puedes hacerlo, ¿no?, y, por ejemplo, yo tenía la experiencia de que, bueno, mi hermana tuvo un hijo y yo, eh, se lo estu se lo cuidaba, entonces, yo cuando se lo cuidé al niño desde chiquito, desde que estaba bebé, entonces, eh, pues
Ay, qué padre.
no se lo cuidé tanto, fue como 1 año, pero en ese tiempo, pues, eh, me gustó mucho que que yo dije, yo si quiero tener bebés, <chuckles> ¿no?, entonces, ahí te das cuenta, ¿no?, a veces
Ahí fue cuando te emocionaste para empezar a tener bebés entonces.
Sí sí, la verdad que a veces te ayuda como a experimentar, como cuidando a un sobrinito, o un a un hijo de una amiga tuya o lo que sea, a veces que también cuidando niños, ¿no?, ya ves que hay niñeras que cuidan niños, también te ayuda a experimentar, a ver sí sí es que sí tienes en en tu mente o no sé, ese lado maternal de de tener hijos, ¿no?, porque tengo amigas que que se respeta, ¿no?, y dicen que ellas no quieren tener hijos y está bien, ¿no?, o que, bueno, quiero tener tiempo para mí y y, pues, eh si tengo un hijo, ya no voy a poder tener mi tiempo. Entonces, sí sí es cierto, la verdad que tienes hijos y todo cambia, la verdad. Pero es algo muy bonito.
Sí, también. Así es. ¿Y cómo te y cómo te sentiste ya cuando, por ejemplo, empezaste a tener hijos y que también, pues, tu vida cambió? ¿Cómo fue todo ese transición?